Hi, grüß dich. Und zwar, ich bin grade dabei, ähm, oder beziehungsweise, ich bin auch im Prozess der Entscheidungsfindung oder dass ich da halt 'ne finale Entscheidung treffe. Und zwar geht es darum, ähm, dass ich überlegt habe, ähm, ob ich quasi mir ein Journal beziehungsweise so 'n Tagebuch, ähm, mir selbst anzueignen, dass ich, ähm, da mal reinschreibe, ähm, um meinen Gefühlen oder meinen Empfindungen irgendwie besser, ähm, da die Kontrolle drüber zu bekommen beziehungsweise einfach nur, damit ich 'n besseres Verständnis für mich selbst und meine Situationen, in denen ich mich befinde, vielleicht gewinne. Weil mir 'n bisschen das Kopfzerbrechen macht, dass ich in letzter Zeit einfach zu schnell, ähm, zu emotional agiere, gleichzeitig ich auch überfordert bin und so 'ne gewisse Müdigkeit über den Alltag verteilt schon verspüre. Und, ähm, ich habe so paar Kleinigkeiten überlegt, woran's liegen könnte. Paar konnte ich ausschließen, paar nicht. Und, ähm, ein großer Faktor, der halt für mich immer noch so 'ne Art großes X oder beziehungsweise so 'ne Variable ist, die ich kaum einschätzen kann, ist halt wirklich dieser Punkt, ähm, Emotion und wie ich diese bewältige. Ähm, und ich hoffe, oder beziehungsweise mein Gedankengang war deshalb, ob ich jetzt mit so einem Journal beziehungsweise Tagebuch anfange, um da 'n bisschen mehr zu testen, um herauszufinden, ob's wirklich, ähm, an an an meinen Emotionen liegt und ob ich da quasi auf dem richtigen Riecher bin. Und, ähm, wenn, ob es mir vielleicht hilft, da irgendwie die Kontrolle zurückzugewinnen.
Oh, das hört sich ja wirklich sehr, sehr gut an, was du da vorhast. Du bist ja jetzt schon sehr selbstreflektiert. Und hat dir jemand den Tipp gegeben, ein Tagebuch zu führen? Kennst du jemand, der das tut auch?
Ja, ähm, tatsächlich habe ich mit meinem Bruder darüber gesprochen, wie's mir aktuell geht und all das. Und er konnte mir quasi erzählen, dass es ihm mal ähnlich ging, jetzt nicht so intensiv, wie ich das beschrieben hatte. Jedoch hat er gesagt, dass in seiner Situation ihm so ein Journal, ähm, sehr geholfen hat. Ähm, da hat er mir auch erklärt, dass das Journal quasi nichts anderes als einfach 'n Tagebuch ist, ähm, und dass er das, ähm, sehr häufig schon gemacht hat und es ihm auch immer geholfen hat, äh, 'n bisschen sich selbst besser zu verstehen und gleichzeitig auch einfach mit sich selbst noch mal auseinanderzusetzen, weil man das einmal überlegen muss und gleichzeitig durch das Aufschreiben auch noch mal sich, äh, in den Kopf ruft, was das alles eigentlich für Bedeutung mit sich trägt und noch mal quasi gezwungenermaßen bevor man das auf Papier aufschreibt, auch noch mal wirklich damit gezwungenermaßen, äh, damit sich auseinandersetzen muss. Ähm, und ihm hat es immer vor dem Schlafengehen deshalb auch sehr Freude bereitet, wo er halt quasi die in Anführungsstrichen Erfolge gesehen hat. Ähm, und deswegen wollte ich auch jetzt diesem Ratschlag nachgehen, aber nun ist es schon, glaube ich, 3 Monate her, wo er mir das empfohlen hat und ich habe tatsächlich nur einmal oder zweimal es geschafft, das aktiv zu nutzen.
Mhm. Hm. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du schon gestartet? Gut, also, eigentlich hast du schon gestartet. Es ist jetzt nur noch nicht so regelmäßig dann bei dir so passiert, ne?
Mhm.
So, ähm, was schreibst du denn in dein Tagebuch? Schreibst du dann komplett den ganzen Tag, was du erlebt hast oder schreibst du nur deine Gedanken und Gefühle auf?
Ähm, ich, a m mein Gedankengang war, dass ich jetzt nicht meinen Tagesablauf dort festhalte, sondern wirklich eher ich das nutzen wollen würde, wenn ich g oder in den Situationen, wo ich gemerkt habe, ähm, wo ich quasi überwältigt war oder an Tagen, wo ich gemerkt habe: „Oh, da war so 'ne innere Unruhe oder Müdigkeit, äh, vorhanden“ und, ähm, quasi versucht habe, wie ein wie ein Foto vor oder ein eine gedankliche Aufnahme von meinen Empfindungen aufzuschreiben, wie's mir dann quasi den Tag über ging, welche Ursachen das alles hat, also, ich versuche schon nur äh, oder mein Gedankengang war jedenfalls, dass ich nur halt die Tage erwähne, die da wesentlich sind, wenn es zum Beispiel Tage waren, wo ich nur gearbeitet habe und da eigentlich nicht groß viel durch meinen Kopf ging, ähm, die wollte ich eigentlich auslassen. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, irgendwie habe ich's dann doch irgendwie nur zweimal geschafft, mir das äh, also, übers Herz zu bringen, das aufzuschreiben, w wie als ob da so 'ne gewisse Blockade herrscht.
Hm. Ja. Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wahrscheinlich ist das, äh, so 'ne gewisse Blockade, die aber jetzt auch, ähm, kein Problem sind. Das gehört auch dazu. Du setzt dich ja immer noch mit diesem Gedanken auseinander, ähm, und hast mir ja auch gerade eben erzählt, dass dein Bruder mit diesem, ähm, Tagebuch, was er geführt hat, schon ein gewisses Ziel erreicht hat, und zwar dass er sich, ähm, freut, wenn er es liest und merkt: Er hat schon gewisse Dinge besser verstanden und kann auch einige Dinge besser einordnen.
Und dann kann ich dir, ähm, den Rat geben, dass du das auch dir zum s Ziel setzt, was dann aber auch bedeutet, tatsächlich jeden Tag ein paar Sätze, ähm, reinzuschreiben. Einfach, um am Ende der Woche mal zu schauen: „Wie ging es mir denn jetzt noch mal am Anfang der Woche emotional?“ Wenn du jetzt nur sch nur reinschreiben würdest: „Ähm, es geht mir nicht gut. Ähm, ich kann aber die äh, ähm, die Gedanken nicht auf Papier fassen“, reicht das schon völlig aus. Weißt du verstehst du, was ich meine?
Ja, zu 100 %. Ich glaube, das würde mir vielleicht auch helfen, in gewisser Weise diese Blockade zu lösen, ähm, dass ich das einroutinierter habe. Weil, ähm, ich fand den Tipp wirklich sehr, sehr sehr, sehr gut, weil, ähm, grade wo du das gesagt hattest, ähm, habe ich dann auch noch mal gemerkt, dass vielleicht ein Grund weil als du das erwähnt hattest, hatte ich überlegt: „Ja, warum machst du das nicht? Das ist 'n super Vorschlag.“ Und ich glaube, ähm, dass ich quasi Angst habe, diesen 1. Schritt zu gehen. Und ich glaube, deswegen finde ich auch den Tipp so gut, weil das mich gezwungenermaßen auch noch mal, ähm, in 'ne Routine einbaue und durch diese Routine ich eventuell schon allein diese Blockade so langsam abbauen kann
Super, genau das meinte ich damit. Das hast du sehr gut verstanden. Und durch diese kurze Routine, die du findest jeden Tag, und wenn du nur einen Satz reinschreibst, darauf kommt es nicht an, äh, bekommst du dann diese Routine, etwas reinzuschreiben. Und du wirst sehen: Nach 'n paar Tagen, ähm, fallen dir auch mehr Dinge auf, die du schreiben kannst, und bitte auch positive Gedanken. Ähm, oder du kannst auch was, äh, da reinmalen, wenn du jetzt irgendwie da begabt bist oder wenn dir ein gewisses äh, eine kleine, ähm, Sache in an dem Tag aufgefallen ist, die dich ähm, be ähm, hm, be ähm, wie sagt man, die dich, äh, positiv gestimmt hat und darauf achtest. Du kannst auch reinschreiben: „Ich werde morgen drauf achten: Was was stimmt mich positiv? Oder was hat mich zum Lachen gebracht? Oder was hat mich traurig gemacht?“ Sind alles Dinge, die man erwähnen kann. Und aber wie gesagt, wichtig ist
Mhm.
irgendwas reinschreiben, damit du die Routine bekommst. Und im Laufe der Zeit wirst du merken, es wird dir guttun.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde den Hinweis auch sehr gut, weil irgendwie war in meinem Gedanken, das hattest du ja wahrscheinlich auch schon rausgehört, dass ich, ähm, wirklich mich darauf limitiert habe, nur quasi oder geplant hatte, mich darauf zu limitieren, nur diese Tage aufzuschreiben, die vielleicht, äh, in diesem Rhythmus sind, wo ich das Gefühl habe: „Okay, jetzt geht's mir nicht, s äh, so super, so dufte.“ Ähm, aber, ähm, ich verstehe auch, ähm, den Sinn dahinter, dass man auch Tage aufschreibt, wo es einem grade gut ging. Einfach, damit man, ähm, nicht gezwungenermaßen mit diesem Tagebuch ein eine negative Erfahrung oder so was verbindet, sondern auch gleichzeitig, ähm, w w wie du schon gesagt hast, 'ne 'ne ’ne Abrufung von oder, ähm, 'ne Achtsamkeitsübung quasi das auch ist, ähm, das ich selbst merke: „Ah okay, es gibt auch ja super, super schöne Dinge häu die häufiger passieren.“ Und ich glaube, wenn ich die mir auch m mehr so vor Augen halte, dass das eventuell mir auch einfach, ähm, gefühlstechnisch 'n 'n Aufschwung geben könnte und genau.
Aufschub geben. Super. Also, das finde ich alles toll, was du da planst. Ähm, das Tagebuch als Reflektionswerkzeug zu sehen, das ist so s toll, dass man das so versteht und dass du das so verstehst und es auch dafür nutzen möchtest. Finde ich, also, wirklich lobenswert. Ähm, hast du denn irgendwie Hemmungen irgendwas da reinschreiben, weil du vielleicht denkst: „Oh, das Tagebuch könnte vielleicht jemand anders lesen“, oder gibt es bei dir da die Privatsphäre, dass du sagst: „Ich kann alles reinschreiben“?
Ja, eigentlich f sehr, sehr gute Frage, ähm, und zwar, also, teils teils. Also, ich weiß, dass ich die Privatsphäre habe, dass keiner da reinliest. Ähm, und, ähm, wenn jemand quasi meine Emotionen lesen sollte, dann, ähm, geht's mir eigentlich auch nicht so, dass ich mich dafür schäme, so für meine Empfindung, sondern ich hatte sogar einmal den Gedanken gehabt, dass ich das auch gerne haben wollen würde, falls, äh, irgendwie Verwandte, Freunde oder was weiß ich, nächsten Generationen, ähm, die dann in der Familie aufwachsen oder bei Freunden, dass wenn's denen mal schlecht geht, dass, ähm, vielleicht die, äh, d auch vielleicht das sich durchlesen könnten und s vielleicht dann, v wel wenn ich da 'ne Lösung finde oder halt die Besserung sehe, dass die vielleicht, äh, so erkennen können: „Ah, okay, er hatte da auch seine Erfahrung, ich fühle mich gar nicht alleine damit. Ähm, und er hat's auch geschafft“, ähm, dass das vielleicht denen helfen könnte. Und eventuell macht mir aber dieser Gedanke auch 'n bisschen Angst, weil ich dann das Gefühl habe: „Ah, okay, das heißt, ich muss da auch, ähm, gut schreiben, schön schreiben“, und habe dann deshalb so 'ne erhöhte Erwartungshaltung vielleicht an mich und das Tagebuch, was vielleicht ich bisschen gedanklich mich davon lösen sollte, damit mir das dass der Prozess einfach leichter fällt.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, das ist sehr interessant. Also, es ist wirklich, ähm, sehr es rührt mich sehr, das von dir so zu hören, mit welchen, äh, Gedanken du an dieses Tagebuch rangehst. Und es wird auch wirklich, wenn jemand, ähm, das in in aus der Familie später mal liest, wird bestimmt auf jeden Fall irgendwas bewirken. Da kann ich äh, kann ich kannst du dir sicher sein, weil es eben persönlich von dir ist und weil es eine echte Geschichte, äh, ist. Und, ähm, das finde ich wirklich, äh, wunderbar. Es gibt t nicht viele Menschen, die so offen damit umgehen und auch sogar noch an ihre Mitmenschen denken oder an die Familie. Finde ich supertoll. Also, auf jeden Fall bist du da aufm richtigen Weg. Ich ermuntere dich von ganzem Herzen, dass du einfach loslegst, einfach nur irgendwelche Gedanken, und wenn's nur 3 Wörter sind für 'n Anfang, und dass du damit auch zum Erfolg kommst.
Mhm. Danke dir und vielen Dank auch für deine schönen Worte.
Gerne.